هو أنا بصراحة كنت باكتفي بالانسحاب، زي ما قلت لِك كده لمّا بالاقي الموضوع ي يبدأ يعلى، أقول لها إيه "طَب خلاص، اقفلي دلوقتي وخلاص." يعني با إيه ب باقفِّل وب وبرضه كنت يعني أوقات باقفِّل بعصبية، فهي برضه كانت بتضايق، لكن أنتِ ذكرتِ حاجة حلوة أوي، وقلتِ لي ممكن أغيَّر الموضوع، أو أقول لها مش وقتُه أو أقول لها طَب إيه رأيك نخرجوا بُكره؟ فهي طبعًا هتنسى الطلب ال التافه اللي هي بتطلُبُه وهتقول لي إيه، خلاص نخرج، يعني أنا كده كده أت أنا متأكد مِيَّة في المِيَّة إن هو هي مش عايزة الطلب ده، يعني هي لا عايزة خدّامة فلبينية ولا عايزة حاجة، ده في مرة قالت لي: "أنا أنا مش هاتجوّز، غير لمّا أشتري سلحفاة." أنا مش عارف إيه علاقة السلحفاة بالجواز، وهي ب قلت لها: "هنجيب سلحفاة نعمل بيها إيه؟!" قعدت تعيّط، <laughs> أنا مش عارف، ما عرفتش أتعامل مع الموقف <laughs> ولقيت نفسي <giggles> ما أنا مش فاهم، أجيب لها سلحفاة منين، يعن إيه إيه علاقة السلحفاة بالجواز؟ فقلت لها: "خلاص ماشي حاضر، هابقى أجيب لِك سلحفاة." علشان أهدِّيها، فطبعًا أنا متأكد وهي دلوقتي زمانها نسيت موضوع السلحفاة ده، أنا متأكد إن دي بتبقى قرارات انفعالية منها وهي مش مش مش آه، بالضبط هي اللي بييجي في دماغها بتقوله وخلاص يعني سواء بقى بيعصّبني أو لأ، فهي بتطلبه ففكرة إن أنا ألهيها بحاجة تانية أقول لها تعالي نخرجوا بُكرة، تعالي نعملوا أي حاجة، تعالي نتفرّجوا على أي حاجة، دي أنا شايف إن هي بصراحة أحلى آه، أحلى فكرة أنتِ قلتيها آآ، وخصوصًا يعني هي راكبة مع شخصيتها، يعني هي إلى حدٍ ما، شخص هوائي شوية، سطحي يعني، فهي تطلب الحاجة وبعد آه، بعد شوية ت ت تقول لِك عايزة حاجة تانية، فخلاص أنا أنا هاتعامل من هذا المنطلق، وبجد ده هيخفِّف عليَّ العصبية جدًا، يعني بدل بقى ما أنفعل، أنا أنا المشكلة باخد الموضوع بجدية، هي ممكن تكون بتقوله من باب الإيه، اللي ك أنا مش عارف هي بتقوله من باب اقتراح والَّا بتقوله من باب إيه، بس هي بتقوله من باب
حلو جدًا. <chuckles> طَب ما تجيب لها السلحفاة. <laughs> إيه المشكلة في السلحفاة طيب؟ <chuckles> توتر. أيوه <laughs> بد مثلًا مضغوطة بتكون عايزاك معاها مثلًا، ف فمن الضغطة اللي هي فيها.
ممكن، آه، آه هي فكرة حاسة إن هي هتفّرحها، بالضبط، فبتقولها وخلاص، الفكرة دي بقى مناسبة، مش مناسبة، هي بتقولها وخلاص، فأنا أنا هاتعامل برضه بنفس الطريقة ديَّة وأقول لها حاضر، يا إما آخُدها على قد عقلها كده، وأقول لها تمام ماشي، أو آآ، أغيّر الموضوع بحيث الدنيا تمشي. يعني وربنا يا رب ي يهديها يعني، بجد أنا يعني مبسوط إن أنا فضفضت معاكِ، وأنا في الأول كنت بصراحة يعني واخد الموضوع بتنشنة بس لمّا أنتِ يعني فكّرتيني بحبِّة الحاجات دي والله ضحكتيني يعني، وغيرتِ مودي أوي، فبجد باشكرِك جدًا، وشكرًا على النصيحة الجميلة دي، هاطبّقها معاها إن شاء الله من أول ما ما يعني من أول بُكرة كده، أول ما تبدأ تقول لي أي اقتراحات أو أي حاجة، أقول لها طَب إيه رأيك نخرج؟ فإن شاء الله هاعمل معاها كده، بج آه، بجد باشكرِك جدًا.
حلو جدًا، يعني أنا موجودة دايمًا علشان أسمعك في أي وقت.
آه، باشكرِك على نصيحتِك الجميلة دي، <laughs> شكرًا ليكِ.